Oke sebenernya sih lebih tepatnya kayak kalau kita yang dapet ya kita yang dapet gitu Kak hak kita gitu, tapi menariknya di sini karena kita ini ribut ya gitu kadang kan layangan, jauh ya jadi kita lari-lari nih capek gitu ya, nah ketika kecapekan itu kadang emosinya itu kan waktu itu waktu kecil ya maklum ya meledak-ledak gitu ya Kak, nah akhirnya kadang kalau misalkan itu, bahkan di pohon aja gitu kita manjat itu rebutan Kak kayak misalkan kita bertiga nih yang, rebutan layangan itu Kak, nah tiga-tiganya manjat pohon nggak buru-buruan gitu ya. <laughs>
Heeh, <chuckles> oke. Mhm. Iya sih. <chuckles> Waduh. <chuckles> <chuckles> Waduh nggak takut jatuh tuh tiga-tiganya ya?
Ya nggak tahu ya mungkin waktu itu kan nggak ada masih belum ada kayak rasa takut gitu akhirnya kita manjat nih bertiga gitu ya, nah setelah deket nih sama ininya ya sama layangannya, nah misalkan aku yang ngambil nih, nah terus temen aku nggak terima Kak jadi ikuti kayak doro ini jadi kayak tarik-tarikan gitu. <chuckles>
<chuckles> Iya sih. Mhm. Iya. Waduh. <chuckles>
Dan biasanya itu udah tarik-tarikan kayak gitu kan dari kertas ya layangan itu, nah akhirnya sobek Kak <laughs> akhirnya nggak ada yang dapet nih. <laughs>
Sobek ya la jadi. Aduh, <chuckles> rugi banget dong? Kalau, mhm, kalau apa ya kayak udah dapet gitu, eee, Masnya itu diaduin lagi nggak? Atau gimana, Mas?
Rugi, Kak. Mhm. Nah kalau aku sendiri sih biasanya iya Kak, jadi kalau memang itu dapet layangannya itu masih bagus ya udah aku terbangin gitu Kak, eee, terbangin ya aku aduin lagi gitu dan biasanya kalau yang nerbangin itu nggak ikut, ini berburu layangan yang tadi Kak yang lepas itu, Kak.
Mmm, ya. Mmm. Oh berarti kalau kita udah lepas ya kita udah kayak ikhlas ya? Nggak
Iya soalnya kan kita juga harus gulung benang ya, gelasan waktu itu ya sama kenor gitu, nah itu kan lebih mahal daripada harga layangan Kak gitu kalau ditinggalin atau mungkin nggak digulung itu kan sayang ya, dan itu kan membutuhkan waktu yang lumayan lama apalagi kalau nerbanginnya kayak tinggi gitu, jadi akhirnya, akhirnya yang punya layangan cuma melongo aja kalau layangannya putus gitu Kak <laughs> enggak enggak sampai kayak ngejar-ngejar gitu, nah kita ini yang ribut-ribut ya gitu bahkan nih Kak ada suatu waktu nih aku pernah ribut Kak <laughs> gara-gara layangan, jadi kan ya kayak gitu gara-gara tarik-tarikan gitu ya, eee, kayak misalkan aku yang dapet duluan nih nah itu teman aku narik Kak, nah habis itu kayak aku nggak terima nih Kak gara-gara sobek tadi akhirnya kayak udah pukul aja gitu ya <laughs> iya dan di situ malah kita ini jadi ujung-ujungnya baku hantam gitu tapi ya besoknya baikan lagi sih <laughs> ya maklum anak kecil ya Kak gitu sih wah terima kasih banyak ya Kak karena aku ini ada urusan mendadak terima kasih udah mau, ajak ngobrol nih makasih bye-bye.
Mhm. Mhm, iya, iya ya ya. <chuckles> Iya. Benar sih. <chuckles> Iya sih. Gimana tuh? Mhm. Iya. <chuckles> Oh jadi baku hantam ya? <chuckles> <chuckles> <chuckles> Iya. Oke. Oh iya, heeh. Oke makasih ya Kak udah be mau sharing sama aku ya. Bye-bye.